そうですね、ま、体重管理とあと、ま、体組成計なので、体脂肪率とか筋肉量とかも出るんですけどはい。それはあのうん。ま毎日決まった時間の決まったタイミングで量るのが一番いいかなと思っていて。うんうん。それではい。
うん。 ああ。なるほどね。 うん。ああ、なるほど。うえ。
なんで、朝一番に必ず乗るように、すそれをなんか習慣づけると忘れないかなと思って実践してますね。
ああ、じゃ、朝ほんとにむお目覚めにこうなられたら、そのまその足でこう体重計に乗りに行くみたいな、感じ。<chuckles> そうなんですね。
はい。 <chuckles> そうす、ほんとにおずおっしゃる通りで、あの、ベッ <chuckles> はい。ベッドから1歩目ぐらいにもう体重計が置いてあるんで。そう、そうです。そうするとあの、うんうん、必ず忘れずに量れるんでて。はい。
<chuckles> うん。 あら。え、で、ちょっとうん。 そうですよね。え、でもあの、時々突然すごい、ガッて体重変わってたりしたりします？
うん、ふん。 ああ。 確かに、そういうなんか「意外と思ったより増えてるぞ」みたいな時はありますね。ま、でも思い返すと「ちょっと夜食べ過ぎたな」とか、<chuckles> 思い当たるふつはい。そうそうですね。うん、なんで「まあ、今日はちょっと気をつけよう」みたいなのも、確かにそこで分かることもありますね。
おお。 <chuckles> 思い当たる点はあるみたいな。<chuckles> へえ。 それってあれですか、ノートとかにつん、記録で取っといたりするんですか？
あ。 はい。記録もつけます。あの、アプリがあるので、スマホの。そうなんですよね。そ、で、量った数値をそのまま打ち込んでるんですけど、なんか今最新の体重計とかだと、そこも自動でできたりするのもあるらしいんですけど。うんうん。
ああ、なるほど。 うん。 うん。 おお、自分のメモリにこう、なんかメモリにししまっておく、記録しておくみたいなね。ああ、そう。
すそうそう。 ううん、そうそう。あるんまあ、でも、私のはそんな機能ないので、手動で打ち込んでますけど。
あ、うん、ん。 あ、それって変わらず、あの、平日も休日もやられるんですかね？
そうですね、それはもう毎日のルーティンですね。はい、うんうん。
え、へえ、すごい、もう、も、どれぐらいの間やられてるんですか。
結構もう数年になりますかね、はい。
ああ。あら、ほんとにざ、じゃあ、ルーチンって感じなんですよね。
うん。

これはですね、えっと、最近始めたルーティン <giggles> なんですけど、散歩の後に、えっと、冷水シャワーを <chuckles> 浴びるっていうのを <chuckles>
うん。 うん。 ああ、それは顔、おさん、洗顔だけではなく、体全体こうシャワー？
やってますね。 そうです。体に、はい、シャワーを、これを冷水で浴びるんです。はい。<chuckles> そうです。
おみ、お水でお水でですか？お水 とちょっと寒いんじゃないですか？
そう、最近あの、もう秋になってきて、結構厳しく <chuckles> なってきたんですけど。はい、そうですね、今朝も実践しましたね。<chuckles>
うーん。 でもまだやってらっしゃる？ ええ、それってでも、それはなんの、何のために？
<laughs> <laughs> これもあの、調べて結構健康法というかなんか、いろいろメリットがあるって <chuckles> いうのを、知ってまあ、実践してるんですけど。<chuckles> その。うん。
うん。 すごいですよね。いや、でも勇気いりますよね、実際。
そうですね、かなり嫌なんですけど。なんかその、た短時間でいいんで、そのさんじゅうびょうから1分とか。
うーん。 うん。 うん。
うんうん。あえてその、自分にとって嫌なことを作って、それに向かっていくみたいなのが結構メンタル的にもいいらしくて <laughs> あ、そうです、ま、修行みたいなものですね。<chuckles> そう、そうですそうです。なんか、そう、自分に嫌なんだけど、ま、メリットがあることを信じて、自分の意志でやるみたいなことがいいみたい <chuckles> ですね。
なんでですか？<chuckles> あ、そうなんですか？ 自分に嫌がらせみたいな。ええ。ええ。

いや、でも末端からずっと末端で終わってしまいそうな感じするんですけどね。なかなか、ちょっと膝までは無理とか、そういう感じになってしまいそうなんで、凄いですね。
<giggles> 確かに。結構、うんうん。 <giggles> うんうん。 <giggles> あとは、ちょっとぬるま湯ぐらいから始めて、あの、ちょっとずつ温度下げていくみたいなのも取り入れてますね、うんうん。
うん。 ああ、ああ、なるほどね。あのね、いや、ちょっと、い興味はあるけれども、ちょっといきなりいきなり冷たいのはっていう人は、もしかしたらちょっとぬるま湯からいってもいいかもしれないですね。
うん。 うんうん。 うんうん。 そうそうですね。まあ、あとはもちろんその、個人の健康状態にもよりますんでね。その、うんうん。何か持病があったりする方は、医師と相談した方がいいかもしれないですしね、もちろん、それはそうですね。
うーん。 そうですよね、いやいやいやいや、そうですよね。ああ、でも、ほんとそれは、でも、数十秒とかでしょうかしら、ね、数十秒。うん。
うんうん。はい。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
うん。 <laughs> <laughs> <laughs> で、じゃあ1回、こう、ザブっと入ってしまったら、もうあ、もういいわ、みたいな。 慣れちゃうんです。 でもででも、だからと言ってこその、5分も6分も入ってられませんよね？
ああ、確かに。それは確かにそうですよね。たぶん体震えてきちゃったりすると思うんで。
ですよね。ああ、でも、ま、気分うーん。ああ、でもすっきりはするっていうおっしゃってましたもんね。
うんうんうん。まあ、良きところで、ですね。<giggles> はい。そうですね。なんか頭が、冴えるような気もしますね。シャキッとして。うんうん。
あら、でも、なんか、息まで冷たくなりそうですけどね、話だけ聞いてると。うーん。いや、でも凄いですね。色々なルーチンっていうのを、やってらっしゃるんですね。
<giggles> 確かに。<laughs> そうですね、なんかいろいろその、健康法とかなんかそういうルーティーンでもその、調べて、なんか自分でも実践してみるっていうのが結構好きですね。うんうん。
うーん。 じゃ、今後も、あれ、また、なんか、これは良さそうっていうのあったら、それにどんどん足していったりされるんですかね？
うんうん。 うんうん。確かに、あるかもしれないですけど、あんまりこう足しすぎると、そのいっぱい、いっぱいになってしまうんでね。あの、そうそう。確かに、<giggles> そうなってしまうかもしれない。<laughs>
<laughs> ですよね。朝のルーチンだけで、あの、午前中終わってしまったり。<laughs> いや、ですね。ああ、でもね、今回面白い、あの、ルーティンのこと色々教えて頂いてね、ほんとに面白かったです。ありがとうございました。
うんうん。 はい。 ああ、はい。 ああ、ほんとですか。いえいえ、こちらこそお話しできて楽しかったです。
うーん、今後もあの、どんどん、こう、風邪引かない程度にね、やっていってくだくださればと思います。
はい。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
うーん、ありがとう、うん、ありがとうございました。